อืม โอเค เข้าใจ เข้าใจตรงนี้มาก ๆ เลย ทีเนี้ยก็คือแบบว่า <sniffs> ด้วยความที่ว่า เนาะ งานแบบ อ่า งานเสริมมันก็ได้เงิน ไรเงี้ย งานประจำก็จำเป็น อ่า เวลาพักผ่อนก็จำเป็น อา ทีเนี้ยปัญหามันอยู่ตรงที่ว่า เราจะจัดสมดุลกันยังไง ล่ะ อา ใช่ไหมคะ? ปกติเนี่ยคุณชอบการพักผ่อนแบบไหนคะ? ที่ทำให้รู้สึกสดชื่น เรื่องการนอนเนี่ยไม่เป็นห่วงเลยนะ เชื่อว่า คุณนอนเพียงพอ เท่าที่ฟังมาเนาะ แต่แบบมีกิจกรรมแบบไหน? พักผ่อนแบบไหน? ชอบทำอะไรดีกว่า ทำแล้วมีความสุขอะ
อืม ครับ ครับผม ครับ อือ ๆ